ちょっと今回、今月あと1回だけ掃除しときたいなみたいな、<laughs> 掃除だけしに行くみたいなことも
<laughs> なるほど。ええ、初めて聞きました。
あるので。 なので、すごくその、通う通わせるコツというか、習慣化させる仕組みがすごく考えられてるなって。それでいて、ね、ほんと、事務運営の効率化で、スタッフ削減の、ね、すべてお客さんにお任せする
うーん。 うんうん。 はい。 うん。 それは素晴らしい。 ええ。うん。
っていう、なんかすごいお互いにとって
そう。 うん。
ウィンウィンのメリットのある仕組みをよく考えたなと思って。
そうですよね。で、普通やっぱりこう、どこのジム行っても、必ず受付の人ですとか、あとはお掃除したりとか、あとはね、あの、こうアドバイスしてくれる人達が常備必ずいる感じですけど。へえ、素晴らしいですね、それは。
はい。 うん。 はい。 うん。 そうですよね。 うん。ただやっぱり、全てセルフにお任せになってるので、店舗によっては、やっぱりあまり清潔的でないところがあったり、故障したマシンも、ほずーっと対応してもらえず、放置されているような店舗もあるっていう話は聞くんですけど。
うん。 ああ。 うんうん。 うんうんうんうんうんうん。
私がよく行く店舗は、比較的皆さん綺麗に利用していただいていて。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
わあ、すごいです。それは確かに、こう、自分でこう、習慣こう自分だけでモティベーションをこう、持ちつげね、続けるっていうのは難しいかもしれないですけど、ほんとにすごい工夫されていますね。
はい。 うん。 うん。 はい。 そうですよね。運動だけしてるとやっぱりね、疲れる日もあるし、モチベーション続かない時も出てきてましたけど、なんか、ふ他に運動以外にも行く理由があったり、そうやって通う通いたくなるというか、通わざるを得ない理由があると、やっぱね、会費行って会費安くなるなら、ちょっと無理して今日行っとこっかなって思えるので。<laughs>
うん。 うーん。 ええ。 うん。 <laughs> そうです。 うん。 そうですよね。いや、すごい、今日は、いや、なんかもう、こここまでお話聞いて、私も、さあの、是非会員登録させて、この後ちょっと <laughs> 調べてみようかなって、うん、思いました。あ、はい。あ
うーん。 うん。<laughs> 是非。 はい。他にも紹介キャンペーンもあるので、通いたい時には是非お声がけください。<laughs> はい。
そうですね。はい。いや、今日はほんと、すごくあの、得になるというか、あの、うん、ほなお話を聞かせていただいて、はい、とても楽しかったです。ありがとうございました。
はい。 こちらこそ、楽しくお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。